うーん、確かに。最近はなんかリメイクとかもありますものね。
あ、そうそうそう。リメイクもね、結構やってるんですよ。あのはい、それこそその祖母の遺品で色々出てきた着物とか浴衣も、まあどうするかな、でもそのままだったらサイズも合わないし、着れないしっていうので、こうハサミを通して分解するんですよ。
うんうん。あ、やってるんですか？<chuckles> うん。 ええええ。 うーん。 え。 あ、ああ、そうですよね。うんうん。
ちょん。ちょっとね、せっかくいい生地とか、それこそ金の糸とかも織り込まれたりするから、もったいなく感じるんですけど。
うん。 ね、そういう気持ちもね、少しありそうですが、うんうん。
ええ、でもそれをばらして、ま、その浴衣に使ってたものとかを、ま、それこそなんでしょうね、あのシーツだったりとかカーテンだったりとかあ、はい。うん、あのシャツとかにこう綺麗な飾りとかをつけたりとか、またちょっとした小物、ぬいぐるみみたいなの作ったりっていう風に、新しくまたいろんなものに使えるようにもなるので
ええ。 うん。 あ、そういったものに変わったんですね、うんうん。 シャツにも。へえ、なるほど。 うーん。 うんうんうんうん。
やっぱ綺麗でいい状態で残ってると、まあ、そのまま使っても、まあ、ばらしたりとか、違うもとにこうアレンジしたりとかって色んな選択肢も残ってくると思うんですよ。
ええ。 うんうん。 ん。 ああ、そうですね。そのまま使えなくても何かに使えるかもね、しれませんよね。
うんうん。 そうなんです。だからこそやっぱり大事に綺麗にしとくのがいいなと思って。やっぱり、靴とかも含めて、手入れ手入れもそうだな、やらないとなって、今ちょっとこの会話をしながら色々と考えましたね。はい。
うん。 うーん、確かに。 ねえ。 うん。<laughs> ああ。うん、でも手入れとかなんかお忙しいと、なかなかなんかやる機会というかやる時間がなかったりしませんか？

うん、そうですね。ま、ただね、やっぱり便利なものとかっていくらでもあるので、そういったところはもちろん、こう、やっぱ入れてくっていうはい、そうですね、柔軟に今の時代だったりにあって、こう、色々と対応してくっていうのも大切だなとは思うんですけど。
うーん。 うん。<chuckles> ま、そうですね。うん柔軟に。<chuckles> うんうん。 ああ、そうですね。ええ、なんか、逆に、なんか、100円ショップとかで買うものは、一体どういうものを買うんですか？
うーん。 そうですね。いや、意外と結構買ってるような気がするんですけど、ま、で、もちょっとした、あの
うーん。 うん、うんうん。
割り箸であったりとか、あとは、あの、人が来た時に出すようなコップとかちょっとしたお皿。
ああ。 うんうん。はい。
うん。とかなんかは意外と、パッとこう買える場所で買ってしまったりすることが多いですね。
ああ、でも、そういったちょっとしたものならね、全然安くっても、うーん、ね、機能を果たせば。<chuckles> うんうん。
うん。 そうなんですよ。こう、普段からちょっと使うわけじゃなくて、必要な時にあればいいっていうものに関してははい、あの、そういったところからもよく取り入れたりしてて。
ううんうん。ああ、くらいのものは。ねえ。 うんうんうんうん。なるほど、じゃ、物によるんですね。
うんうん。 そうですね。でもやっぱり、こう、なんでしょうね、結構な葛藤もあったりするんですよ。それこそはい、やっぱ自分にいいものをやっぱりしっかり選んで買いたいってなると、それを、まあ、探したりとか、うん、どうだろうって色々と試したりする時間も必要んなってくるので。
うんうん。 あ、葛藤ですか？うんうん。 うんうん。 ああ、確かに。<chuckles>
ええ。ま、いあの、例えば傘なんかも、パッと雨降った時に、ああ、やばい傘がなくなくなっちゃったからどうしようって時だったらね、やっぱそういうの、いいの吟味して買うとかじゃなくて、パッと必要な時に買うっていう風になりますね。
うんうん。 <laughs> へえ。 うんうん。